É, então aí é aì é uma coisa, porque assim, a minha manhã é um ploc pouco flexível, né, o trabalho que eu faço na parte da manhã, até umas 11h, ele pode ser feito a qualquer outro horário, né. Então, isso, e, eh, esse dormir tarde, faz com que no outro dia eu falo: "Hum, mas esse trabalho eu posso fazer depois". E aí eu durmo bem, durmo, eh, durmo o suficiente, aí vou pro meu trabalho presencial, aí depois eu tenho que trabalhar até mais tarde, aí vou dormir tarde, aí, assim, eu estou nesse ciclo, <laughs> igual. Exato, exatamente. Aí eu eu precisaria entender que que eu consigo fazer pra reduzir essa tela à noite, pra sair e saindo desse ciclo assim, nem que seja de 10 em 10 minutos por dia até que eu, né, consiga moldar assim a minha rotina perfeita.
Aham. Aham. Mas depois tem que trabalhar até mais tarde. <laughs> Vira um ciclo vira um ciclo vicioso, né. Entendi. Mas me conta. Eh, o que que você consome nessa tela? É Instagram, é TikTok, WhatsApp? Ou é o que que é
Ni Meu filho. Essa tela tá no tá no WhatsApp, depois ela já tá no Instagram, depois ela já tá procurando minha certidão de nascimento em PDF, que eu nem sei por quê. Eh, e ela vai, vai, aí falo: "Ah, eu vou consultar aqui o negócio da da do meu mestrado, se já saiu o documento", "Ah, deixa eu ver a minha compra da Amazon, será que chegou?". Então ela vai, ela vai indo, entendeu? É, difícil, assim, porque uma coisa vai puxando a outra. É, exato, vai puxando antigamente eu gostava muito de assistir vídeos, assim, sabe, eu assistia vídeos no YouTube, vídeos grandes até, assim, <sniffs> eh, e adorava, assim. Hoje eu já não tenho nem paciência mais pra assistir um vídeo, por exemplo, de mais de 5 minutos, porque, né, eu fico mudando.
<laughs> Uma coisa puxa a outra, né. Entendi. Uhum. Uhum. O imediatismo fica te consumindo e querendo cada vez mais coisa, né?
Exato. Quando é vídeo assim, né, eu assisto na televisão, né, e aí eu estou assistindo o vídeo na televisão, com o celular na mão fazendo outra coisa. Eh
Então, eu ia te perguntar isso: você tem televisão no quarto?
Tem, uma televisão gigantesca. Gigantesca. Uhum. E, assim
Olha, que maravilha. Então, por que que eu te perguntei isso? Porque uma possibilidade de, de repente você conseguir reduzir esse tempo de tela, é você determinar um um limite de horário e depois desse limite, claro, você vai ah, você vai falar assim: "Ah mas, e aí eu vou largar o celular e vou ficar fazendo nada? Eu não estou com sono nessa hora." E aí eu por isso que eu te per acabei te perguntando, por que? Você determina mesmo um limite de horário, vamo vamos supor: 23h. Deu onze horas da noite, você coloca o seu celular no modo "não perturbe", porque a notificação ela é uma coisa muito forte pra você
Hum. Uhum. Aham. Uhum. Uhum.